Ừm. Bạn ơi, thật ra là mình với anh này là quen nhau cũng đã được 2 năm rồi. Nếu mà nói là cưới nhau thì cũng chưa, nhưng mà hai đứa cũng đã có đính hôn rồi, thì cũng đã có xác định là sẽ đi đến lâu dài với nhau. Nhưng mà vấn đề ở đây nè, là tụi mình đã làm việc ở Sài Gòn một thời gian khá là dài rồi, ừm, làm chung với nhau. Nhưng mà hiện tại bây giờ á, thì ba mẹ mình muốn mình chuyển về nhà để mà phụ làm cho ba mẹ mình. Thì đó, mình cũng phải chuyển về, thì, ờ, đương nhiên là sẽ không có ở gần ảnh nữa, tại vì ảnh với mình hiện tại là đang ở Sài Gòn nha, đấy. Nhưng mà xong rồi mình chuyển về thì mình sẽ ở Tây Nguyên. Gia đình ảnh thì thật ra là cũng ở Tây Nguyên đó, nhưng mà công việc của ảnh thì đang phát triển tốt ở Sài Gòn đó, nên là ảnh thì muốn ở lại, mình thì muốn về mình giúp gia đình. Nhưng mà bạn siết sao hông? Bây giờ đã về rồi ấy thì, à, tự nhiên ảnh ở một mình ảnh cũng chán quá, cái ảnh cũng muốn, ờ, thôi, hay là về Tây Nguyên luôn đi rồi kiếm một công việc nào đó online để mà làm, để mà vừa có thể ở gần ba mẹ già nè, rồi, ờ, chăm sóc ba mẹ, mà cũng có thể ở gần mình nữa ấy, đấy. Cái xong rồi, cuối cùng là ảnh cũng quyết định là chuyển về, ừm, về Tây Nguyên ở luôn. Thì bây giờ hai đứa cách nhau thì khoảng cách cũng đỡ hơn rồi, cũng ở gần nhau rồi. Nhưng mà nghiệt một cái á, là mình công việc của mình làm cho ba mẹ thì cũng khỏe quá rồi, có ba mẹ lo mà, từ ăn uống này nọ hết, mình chỉ cần làm cho ba mẹ thôi. Ờ, đó, nhưng mà vấn đề của ảnh ấy là khi mà ảnh về rồi cái công việc online thì nó cũng không có như ảnh mong đợi ấy. Nó không được ổn định nè và cái, ờ, mức thu nhập nó cũng hông có được tốt. Và nó làm những cái định hướng trước đây của ảnh nó bị đảo ngược hoàn toàn hết. Tại vì bạn biết là về Tây Nguyên thì những cái cơ sở vật chất nó cũng hông có phát triển, mà ảnh thì muốn theo, ờ, gọi là vận động viên chuyên nghiệp trong một cái môn thể thao. Thì bây giờ cơ sở vật chất hông có thì ảnh cũng không có thể nào mà luyện tập để mà theo đuổi cái đam mê đó được nữa. Cái ảnh cũng đang muốn là hông biết là có nên quay lại Sài Gòn rồi xa mình tiếp hông. Còn mình thì mình thực sự là cũng muốn ảnh phát triển sự nghiệp đó, nhưng mà nếu mà nói mà để ảnh đi lại Sài Gòn một mình mà mình vẫn ở đây thì mình cũng hông muốn. Nên là khiến hai đứa cũng cứ tranh cãi kiểu gì á bạn, chưa có giải quyết được.
Ừm. À. Ồ. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. À. Ừm. <laughs> OK. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ờ. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ờ, thật ra nha, ai mà rơi vô hoàn cảnh của bạn chắc là cũng sẽ tranh cãi thôi, tại vì nó cũng khá là khó đó. Thì, à, để mình hiểu rõ hơn cái bối cảnh nha, thì bạn cho mình, ờ, hỏi chút xíu đi, là, ờ, có nghĩa là ở thời điểm hiện tại là hai bạn đã đính hôn rồi, thì hông biết là hai bạn đã có lên kế hoạch cho cái, ơ, chuyện khi nào mà mình sẽ, ơ, về một nhà luôn chưa?
Ừm. Đúng rồi. OK. Đúng rồi. Ừm, thật ra là cũng có chứ, ba mẹ hai bên cũng hối rồi hết á chứ, cũng muốn là trong năm nay hoặc năm sau thôi. Nhưng mà nếu mà riêng về hai đứa mình á, thì thì mình cũng xác định là chưa, tại vì bây giờ như mình chia sẻ đó, công việc của ảnh chưa ổn định nè, cái giấc mơ của ảnh ảnh cũng chưa có đạt được. Còn về mình thì mình cũng chỉ làm cho ba mẹ thôi, nên là cái việc mà có dư thì mình cũng hổng có, mình cũng chưa có cái gì riêng của mình hết, chẳng qua là bây giờ từ ăn uống tới nhà cửa, ba mẹ mình lo hết thì mình cũng hông có phải lo gì về vấn đề tài chính thôi. Chứ mà nếu mà để mà có dư để hai đứa lập một cái gia đình, rồi có con đồ thì mình nghĩ là chưa có được, chắc là phải ít nhất là 2-3 năm nữa á bạn.
À. Ừm. À. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ờ, vậy, ờ, bạn cho mình hỏi chút xíu là có cái bạn có cái lựa chọn là quay trở về Sài quay trở lại Sài Gòn để làm việc tiếp hông?
Ừm. Ừm, thật ra là với mình á, thì mình không nha. Mình nghĩ là công việc bây giờ ba mẹ cần người mà, thì mình muốn phụ cho ba mẹ thôi, và nếu nha, lỡ mà sau này ảnh mà có thành công trong cái ước mơ của ảnh th và cái công việc hiện tại mình đã có nhân viên làm hết rồi. Mình chỉ có thể quản lý từ xa á, thì mình hoàn toàn mình có thể bỏ cái công việc ở Tây Nguyên này, đó để mà mình có thể, gọi là, làm, ờ, trợ lý cho ảnh đi, để mà giúp ảnh, ờ, đi thi đấu đồ này nọ đó thì, ờ, sẽ OK hơn. Ờm, mình chỉ có thể quản lý từ xa ở cái công việc ở Tây Nguyên thôi, thì mình nghĩ là cái đó sẽ là cái mà mục tiêu lớn nhất của mình và mình muốn đạt được ấy.
Ừm. <laughs> Ừm. À, rồi, OK, rất là hay là bạn đã có sẵn luôn một cái bảng kế hoạch rất là chi tiết nha. À, vậy, ờ, bạn cho mình hỏi cái đi, là những cái lần mà bạn với lại anh, ơ, người yêu của bạn, ờm, <tsk> ờ, tranh cãi với nhau á, thì, kiểu, các bạn sẽ, ơ, mất bao lâu để các bạn làm lành?
Ừm. Ừm. Thật ra là cũng khó á, nếu mà tranh cãi mà nhẹ nhàng mà còn biết lựa lời với nhau lúc bình tĩnh á, thì cũng 1,2 ngày thôi là là cũng bình thường rồi. Nhưng mà nếu mà lỡ có những cái tranh cãi to tiếng hoặc là, ừm, mọi người, kiểu, không giữ được cảm xúc của nhau á, thì có khi là im lặng cả tuần luôn á nha bạn. Và thường á, tranh cãi lớn sẽ thường là như vậy nè, ừm, ảnh sẽ than về công việc, thì mình kêu là "Vậy, ờ, sao đợt hông ở Sài Gòn đi mà làm tiếp đi, tự nhiên về chi rồi bây giờ than?" Cái xong anh sẽ nói: "Hông phải là anh về vì em mà, anh về để hai đứa gần nhau đồ này nọ hả?" Mình kêu: "Đâu, em đâu có bắt anh về đâu, anh tự chọn mà." Đó, là hai đứa sẽ đổ thừa nhau như vậy, và đổ thừa qua đổ thừa lại, cái khiến cái cuộc, ờ, căng thẳng nó càng tăng cao nữa ấy.
Ừm. À. Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm, mình hiểu nha, thường, trời, ai mà ai lúc đó mà bình tĩnh bình tĩnh được đâu hả bạn? <laughs> Vậy thì, ờ vậy, ờ, giả sử nha, theo cái ý bạn vừa nói đi, nếu như lúc đó mà bạn chỉ bạn về Tây Nguyên thôi và anh người yêu của bạn tiếp tục ở Sài Gòn, thì liệu theo bạn, điều đó nó có ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của hai bạn hông?
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, thật ra là mình cũng sợ chứ, kiểu như, xa nhau vậy nè, có thể là cả tháng gặp nhau được có 1 lần thôi, thì hông biết là ảnh ở dưới đó rồi ảnh, à, có đi chơi với ai hông hay là có giấu mình gì hông đồ, đúng hông? Mình cũng phải nghi ngờ chứ. Nên là bây giờ nà, cái việc mà ảnh đang cân nhắc quay lại Sài Gòn á, thì thực sự là mình vẫn hiểu là cái điều đó sẽ là tốt nhất để mà phát triển sự nghiệp của ảnh, vì cơ sở vật chất trong đó sẽ tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà mình cũng lo là bây giờ ảnh sẽ hoàn toàn tự lập ở đó và không có mình, cũng không có thời gian dành cho nhau thì hông biết tình cảm nó có bị nhạt hơn hông, rồi lỡ ảnh gặp, ừm, những cái cơ hội tối á tốt hơn rồi cái ảnh cũng quên mình luôn làm sao, mình cũng lo mấy cái đó á. Nên là mình cũng nửa muốn ảnh đi mà cũng nửa muốn là ảnh đừng có đi ấy. <laughs>
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu nha. Nói chung là trong tình cảm này cũng khó để mà, kiểu, đạt được cái mức, gọi là, công bằng tuyệt đối được, đúng hông bạn? Ờ. Thì, ờ, vậy thì thường nha, ờ, khi mà chắc chắc là mình đoán là, ừm, ừm, hai bạn quen nhau lâu rồi, thì chắc chắn là đã có nhiều cuộc tranh cãi rồi. Vậy thì đã có bao giờ mà hai bạn ngồi xuống và, ờ, bàn luận với nhau là là ví dụ như anh ơi, em ơi lần sau nếu mà mình có gây lộn với nhau nữa, thì mình hãy làm như thế này đi để cho cái cuộc tranh cãi nó nó nó đừng có quá căng thẳng. Hông biết là bã đã bao giờ có cái, a, đã có cái, a, cuộc nói chuyện đó chưa?
Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ồ, tính ra là quen nhau hơn 2 năm và cả đính hôn luôn mà tụi mình chưa bao giờ thực sự có một cái buổi trò chuyện mà thẳng thắn để mà nói là nếu mà lần sau có vấn đề đó thì sẽ giải quyết như thế nào á bạn. Nên là cái vấn đề mỗi lần cãi nhau nó cũng cứ lặp lại y chang, là im lặng, rồi cái xong từ từ giảm cái xong nó làm huề. Chứ thực sự là mình cũng không có muốn cái sự im lặng đó kéo dài đâu, nó sẽ tạo khoảng cách rồi hiểu lầm nữa nè. Nên là mình nghĩ, ờ, cái việc mà ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau khá là hợp lý đó bạn. Nhưng mà lỡ nha, ví dụ mà mình đề nghị là nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng mà ảnh toàn để mình nói không rồi sao, ảnh hông chịu nói thì phải làm sao hả bạn? <chuckles>
À! Ừm. Ừm. Ờ, thì cái này, ờ, đúng là một cái bài toán rất là nan giải nha. Thường đàn ông thì hay có xu hướng im im á, nhưng mà ờ, ờ, nhưng mà mà cái này bởi vậy nên mình mới nói là mình phải thống nhất trước khi mình gây, chứ nếu mình gây xong mình mới thống nhất là mình thua. Đó, bạn thấy hông? Ừm, ừm. Rồi. Thì sau khi mà nghe, a, ờ, những cái chia sẻ của bạn á, thì mình cũng có một vài cái, a, đề xuất như vậy nè, bạn nghe thử coi nó phù hợp với bạn hông nha. À. Rồi. Thì đầu tiên á là về cái câu chuyện quan điểm đi, thì, ờ, nãy bạn có nói là nếu như mà ảnh đi, ơ, về Sài Gòn, bạn thì ở Tây Nguyên, hai bạn hông gặp nhau, bạn sợ là anh, ơ, anh đó anh sẽ tìm được người tốt hơn, hay là đi chơi với người khác chẳng hạn, và bạn, kiểu, bạn cũng lo lắng ở xa thì cái điều này á bạn nó cực kỳ dễ hiểu luôn, nó nó rất là chính đáng luôn, tại vì mình nghĩ chắc là bất kể đàn ông hay đàn bà ai cũng ai cũng có cái nỗi sợ đó hết á. Nhưng mà nha, à, mình, à, có mình có một cái đề xuất như vầy, là nếu như mà bạn sợ là anh đó sẽ tìm ra cái người tốt hơn, thì, ờ, bạn hãy luôn đảm bảo bạn là cái người tốt nhất. Ờ. Lý do là tại vì á bạn, con người trong tình yêu hay trong bất cứ cái gì, thì loài người cũng là một cái sinh vật rất là ích kỷ, nên là mình sẽ luôn tìm, có nghĩa là sẽ người ta sẽ luôn tìm cái mà, kiểu, nó sẽ phù hợp nhất, dù vì bất kỳ kỳ lý do gì. Thì, ờ, ờ, quen xa á bạn câu chuyện niềm tin nó rất là khó nói, có nghĩa là tin cỡ nào được, đúng hông? Có thấy mỗi ngày đâu mà, đó, thì cho nên là cái này á thiệt sự luôn, nó chỉ là vấn đề về quan điểm thôi chứ cách cách giải quyết là hông có, nó nó nó chỉ có là bạn hai bạn có đủ tin nhau để vượt qua cái giai đoạn này hay không. Tại vì thực ra á bạn, ngay từ đầu bạn cũng đã biết là cái nghề này của ảnh nó phải làm một cái chỗ cơ sở vật chất mà, đúng hông? <chuckles> Ờ, chứ đâu phải là bây giờ bạn mới biết đâu. Cho nên là cái này mình nghĩ đâu đó trong bạn, bạn cũng đã biết rồi, bạn cũng đã ưm, nghĩ tới nó rồi, chỉ là bạn chưa có chấp nhận được nó thôi. Thì à, à, thì về cái này thì ừm, bạn nói đi.
Ừm. Đúng rồi. À! Chính xác ha. Ờ, sao bạn? Ừm. Ừm. Ô kê. Ừm, ừm hừm. Ừm. Ồ! Chính xác. Ừm. <chuckles> Ừm. Chính xác. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, đỉnh thật. <chuckles> Thì mình thấy cái cách này đúng là khá là hay nè. Nếu mà sợ gặp người tốt hơn thì bây giờ mình cứ làm người tốt nhất mà mình có thể đi, và lỡ mà nếu mà ảnh vẫn thấy mình hông tốt, hoặc là ảnh kiếm một cái lý do gì đó mà, ờ, nói chung là thấy mình hông còn xứng nữa, thì cái đó là mình chịu thôi, đúng hông? Tại vì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, và nếu mà hông còn duyên nữa thì thôi. Nhờ mình nghĩ là đầu tiên thì hai đứa vẫn nên tin tưởng nhau trước hết đã, chứ mà còn cứ nghi ngờ đó, như bạn nói á, nó cũng hông có tốt gì cho tình cảm đôi bên hết trơn á.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn. Thực ra nha, thì, ờ, có nghĩa là đàn ông thì thì, ờ, hay có cái kiểu là im im, lầm lầm lì lì á, cho nên là trong những cái mà, ờ, mối quan hệ nó dẫn tới nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như là, kiểu, giờ cái người phụ nữ thì đang lo lắng hông biết làm sao mà đàn ông thì hổng nói gì hết, kiểu, kiểu, rất là, kiểu, kiên định luôn: "Hông, tui hổng làm gì sai, tui im." Thì <laughs> đó, cho nên là cái, ờ, tiếp theo ha, thì mình s cũng sẽ đề xuất là hai bạn nên có nghĩa là không những là nói về "Lần sau gây nhau mình làm gì anh? Mình làm gì em?" mà mình hãy đề xuất, mà mình hãy bàn luôn là rồi bây giờ nè, m nếu như mà mình quen xa đi, để đảm bảo công việc của cả hai đi, thì những cái ranh giới nào cần phải được đề ra, cái nào là chấp nhận được, cái nào là là linh động và, ờ, đó, thì để cho cả hai người cùng biết là ô kê, là cái này có nói rồi nha, có bàn rồi, có đồng ý chung rồi. Đó, thì cái đó nó sẽ là một cái mà không những là nó mang tính ràng buộc chút xíu, nhưng mà nó cũng khiến cho bạn có một cái niềm tin hơn, ít nhất là cái người cái là bạn đã nói cái điều đó ra rồi, cái người kia mà nếu hổng làm theo thì chứng tỏ người ta đâu có thương bạn tới vậy, thôi chứ s giờ sao. <chuckles>
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi đó. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ô kê. Ừm. Ê, hợp lý á nha, mình thấy cái việc mà đưa ra cái luật mà ngay từ đầu luôn á, nó rất là ô kê á chứ, tại vì, ờ, ảnh á là đàn ông mà cái tôi hơi là cao đó, thì nên là cái việc mà giữ lời hứa nó khá là quan trọng với ảnh, tại vì nếu mà ảnh không giữ á thì coi như là ảnh đã nói chung là không có phải là đấng nam nhi rồi, đúng hông? Nên là mình nghĩ đặt ra luôn một cái luật ngay từ đầu như vậy đó để khiến ảnh có một cái kỷ luật với bản thân nè, để mà có thể giải quyết với nhau một cách đúng đắn là một điều rất là hợp lý và chín chắn á bạn.
Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm, đó, rồi rất là mừng về cái hướng này hợp lý với bạn nè. Ờ, tiếp theo nha thì mình cũng, ơ có nghĩa là, ờ, về lại là một cái đề xuất về mặt quan điểm đi, đó chính là, ờ, thiệt ra á mình rất là mong là, kiểu mình thấy hai bạn đã rất là cố gắng vì nhau rồi và mình cũng rất là mong hai bạn sẽ tới được với nhau. Nhưng mà thực thực tế luôn á bạn, người ta cưới nhau rồi người ta còn lý dị nữa, <laughs> thì thành ra là mọi thực tế mà nói thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Cho nên là mình mong là, ờ, trong cái mối quan hệ giữa bạn với anh người yêu dù như thế nào thì bạn cũng, ờ, đề cao cái, gọi là, cái hạnh phúc của bản thân trước. Và nếu như mà có bất cứ chuyện gì xảy ra thì bạn vẫn đặt bản thân mình lên trên hết mọi thứ, ờ, thay vì là, kiểu, để cảm xúc chi phối quá nhiều, biết đâu nhiều khi nó dẫn tới nhiều cái, gọi là, ờ, biến cố không hay. Đó thì thật ra mình cũng chỉ có một vài cái đề xuất như vậy thôi. Thì hổng biết là bạn thấy sao ha?
Ừm. Ô kê. Ô kê. <laughs> Ờ, đúng ha. Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ờ, mình thấy rất là hay luôn á chứ, đúng là đôi khi mình rối rắm về cái hình trạng, ờ, tình cảm hiện tại quá mà mình hông có nghĩ ra. Nhưng mà mình thấy những cái cách của bạn rất là hay nè, nó vừa tinh tế mà nó giúp mình có thể giải quyết trong hòa thuận mà hông cần phải tranh cãi gì hết trơn á. Mình nghĩ là mình có thể đầu tiên mình sẽ ngồi xuống nói chuyện lại với ảnh về những cái mâu thuẫn này để mà giải quyết tận gốc ngọn ngành nè, để mà nó hông có lặp lại nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều về những lời khuyên này nha.
Ừm. Ừm, rồi rất là vui vì có cuộc nói chuyện này với bạn và, ờ, mong là những cái hướng của mình sẽ giúp được cho bạn nha. Bye bye bạn.
Ô kê, chào bạn.